Oh, ya ya, baik, menarik ya ternyata, eee, orang tua Kakak juga penikmat musik gitu, bahkan mereka sampai mengkoleksi, apa, kaset atau piringan hitam mungkin?
Tepat sekali. Oh, kalau piringan hitam kebetulan aku sendiri, tapi lagu lagu zaman sekarang, tapi kalau untuk keluarga lebih ke kaset pita, Kak, dan CD. <chuckles>
Oh, gitu. Oh, ya ya. Oh, pernah ngintip nggak tuh, di tempatnya punya orang tua apa aja, mungkin ada Koes Plus atau Slank? <chuckles>
Ya, betul, kemungkinan aku pernah melihat itu ada salah satu judul yang da dari ben Koes Plus, ada Slank, ada Kahitna, ya, kan. Nah, kayaknya rata-rata itu iya, Kak, rata-rata sama oh, Ebid G. Ade, itu juga salah satu playlist mereka, makanya aku rasa karena orang tuaku suka genre indie, anaknya juga ikut suka lagu genre indie juga, di zaman sekarang. <chuckles>
Wah, iya iya. Ah, Kahitna sih. Oh, waw, menarik menarik. Iya, mhm. Iya, sih, kalau kayak Slank, Koes Plus tuh kan band-band indie di zamannya ya, tapi kalau sekarang ya udah beralih lagi dan mungkin ya itu, benar juga kata Kakak akhirnya ketularan ke anak-anaknya juga, eee, suka band-band indie, gitu.
Betul. Ih, tapi kan samaan, karena kan orang tua sama anak itu nggak jauh beda ya, seperti buah jatuh dekat sama pohonnya, gitu. <chuckles>
Betul betul. Oh, ya ya ya. Tapi ada nggak sih, Kak, kalau waktu momen bareng sama keluarga gitu, akhirnya, eee, Kakak kayak minta, "Aduh, gantian dong playlist-nya," gitu?
Wah, pernah dong, tentunya aku biasanya sama kakakku ya, kalau di mobil, ya. Biasanya kalau kakakku kan memang suka lagu lagunya tuh, yang lagu sedih, sedangkan aku kurang terlalu suka lagu yang sedih-sedih terusan, gitu, Kak. Nah, akhirnya aku ganti lagu nih, tiba tiba, akhirnya kita berantem deh gara-gara rebutan playlist, <chuckles> tapi a memang, sih
Wah. Oh, gitu. Oh. Oh, lucu juga ya sampai se rebutan gara-gara playlist.
<chuckles> Betul, tapi selain aku rebutan juga, aku pernah sih ngomong diskusi dulu, "Aku 3 lagu, kamu 3 lagu, ya." Jadi kita sama sama punya jatah masing-masing, gitu. Atau memang kadang-kadang aku nih, punya selera yang cukup bagus di dalam keluarga, jadinya mereka menyerahkan aku untuk, "Ya, udah, kamu atur aja deh playlist di mobil kamu, eee, apa aja yang kamu mau setel, eee, kita mah cuma tidur dengerin aja," gitu katanya. <chuckles>
Oh, ya ya. Oke, heeh heeh, menarik banget nih, bisa sampai, eee, ngantri nih buat, eee, pasang lagunya kita.
Iya, <chuckles> emang pada dasarnya karena keluarga pada suka musik, jadi emang bener-bener bikin antrian playlist sendiri-sendiri kita. <chuckles>

Kalau aku sendiri genre lagu aku lebih ke jazz pertama, kedua itu lebih ke indie, yang ketiga itu lebih ke pop Kak, nah kalau masing-masing dari artisnya, eee, nya itu juga aku punya masing-masing kesukaannya misalkan nih kalau indie itu aku suka Men I Trust Kak kalau Indonesianya mungkin ada yang Nadin Amizah ya, gitu kalau untuk yang jazz-jazz-nya aku suka Norah Jones, atau misalkan, eee, Nat King Cole gitu. Nah kalau yang ketiga itu kan aku suka pop ya, biasanya aku denger tuh Dua Lipa, Selena Gomez atau misalkan Madison Beer gitu Kak.
Oke. Oh boleh disebutkan enggak tuh? Iya iya. Iya. Oh iya iya iya, terus, eee, kalau momen ulang tahun gitu ada gak sih Kak, eee, lagu-lagu yang ngingetin Kakak sama momen ulang tahun Kakak atau ulang atau atau momen sama keluarga deh gitu?
Oke momen ulang tahun. Oke oke kalau momen ulang tahun umumnya biasa kalau kita lagi pergi re ke restoran gitu ya kan itu bisa di-suprise-in atau dinyanyiin sama pihak restorannya, yang paling itu paling familiar itu Jamrud ya, yang "Selamat Ulang Tahun" ya itu sangat familiar dan sangat luas terkenal di seluruh Indonesia, mungkin juga di luar negeri iya kali ya, nah kalau untuk, eee, bahasa Inggrisnya pada umumnya seperti, eee, Happy Birthday gitu ya kan atau lagu Katy Perry yang judulnya "Birthday" itu juga enak kok untuk merayakan ulang tahun. Betul nah kalau untuk momen sama keluarga biasanya kita dengerin musik sih waktu kita lagi perjalanan di mobil ya Kak, biasanya kalau aku lagu-lagu yang enak selain dari aku suka tuh contohnya aku setel "Golden Hour" dari JVKE gitu di mobil aku juga setel lagu-lagu pop yang tadi aku sebutkan seperti dari Dua Lipa dari Madison Beer atau Selena, kurang lebih begitu gambarannya Kak.
Iya. Betul. <chuckles> Betul, iya iya iya. Yes. Betul banget. Ah, iya itu juga bisa sih, iya iya iya. Iya apa tuh? Iya. Mmm, iya iya. Eh, tapi kalau misalnya pas jalan-jalan sama keluarga nih, biasanya kan orang tua kan selera musiknya agak beda ya sama kita mungkin mereka mereka lebih familiar sama lagu-lagu, eee, zaman dulu gitu, kadang ini gak sih, ada gak sih playlist-playlist mereka yang mereka pasang gitu dan itu mengingatkan kamu sama momen-momen bersama mereka gitu?
Betul. Iya. <laughs> Wah tentunya ada ya, tapi aku kurang ngerti judul dan penyanyinya, tapi kurang lebih banyak banget, lagu-lagu Indonesia tepatnya yang mereka sukai, bahkan mereka itu sampai dulu punya kasetnya banyak sekali, sampai hari ini aku pernah cek di gudang itu mereka masih mengoleksi lagu-lagu kaset dari kaset kita Kak, gitu, jadi ya kalau, aku sendiri memang sekeluarga ini hobi sama musik Kak jadi emang, nggak pernah menutup kemungkinan aku itu punya lagu yang paling, eee, berkesan atau memiliki kenangan paling kuat dalam hidupku sendiri Kak begitu.
Oh gitu. Oh iya? Oh iya iya iya.

Betul sekali Kak, nah salah satu nih momennya waktu aku putus itu, eee, di sekitar waktu aku, itu tahun 2020, nah saat itu tuh, aku lagi sama pacarku, kita lagi di dalam mobil, eee, ada sedikit keributan sedikit namanya juga pasangan ya, dan akhirnya di saat itu memang kita sangat masih muda sih, jadinya, agak sedikit berpikir pendek gitu, kita debat, kita berantem, eee, dan akhirnya, eee, kita memutuskan untuk berpisah sayangnya Kak, gitu. Iya nah saat itu tuh iya lagu yang paling ngena buat aku dan menjadi paling kuat itu yaitu lagunya Sam Smith yang judulnya "Stay with Me" Kak, itu sedih banget kalau aku inget-inget Kak. <chuckles>
Oke. Oke. Ah, ya ampun sayang banget ya. Oke. Oh iya iya iya itu itu waktu lagi baru-barunya rilis lagunya "Stay With Me" Sam Smith apa gimana momentumnya?
Sebenarnya kalau lagunya Sam Smith sendiri yang "Stay with Me" itu udah cukup lama ya Kak, tapi momennya di saat itu waktu aku pulang nganterin dia pulang ke rumahnya dan, aku pulang ke arah rumahku, aku setel lagu itu rasanya sedih banget dan menusuk banget di hatiku Kak. Aku aja sambil menangis tau gak mendengarkannya, aduh. <chuckles>
Mhm, oke. Iya iya. Ya ampun, banget ya namanya juga patah hati terus dengernya lagu-lagu yang galau juga kan "Stay with Me" by Sam Smith itu, emang lagu sedih sih.
Iya. Betul sekali. <chuckles> Iya dia
Terus kalau selain momen sedih deh kalau selain momen sedih nih, eee, ada gak momen-momen bahagia yang, eee, ada pair-nya sama sebuah lagu gitu? Ada kaitannya sama sebuah lagu?
Mhm. Oke aku sebenarnya juga masih mau menceritakan yang, eee, lagu tadi sih, eee, kenapa aku masih iya, masih kenapa itu jadi kenangan yang cukup sedih dari aku karena liriknya sendiri itu punya melodi yang indah gitu ya dan cukup bikin merinding karena, sangat penuh artinya dan, eee, enggak asing gitu untuk, eee, orang dengar-dengar masing-masing ya kan. Nah dari situ juga bikin kita terbangun memori gitu yang ada di kepala kita, seperti kenang-kenangan jaman dulu kita masih bersama gitu, nah kalau untuk, eee, Kakak tadi juga memberikan pertanyaan bahwa, apa nih yang kira-kira terkait dengan hal-hal yang menyenangkan gitu ya Kak, kalau aku sendiri ada 1 lagu judulnya "Golden Hour" itu dari penyanyinya JVKE, dari Amerika. Nah dia itu lagunya itu menggambarkan bagaimana, rasanya mencintai seseorang yang tepat dan, eee, penuh dengan romansa lagunya gitu, tapi saat itu kondisinya lagi di Bali Kak jadinya waktu aku nonton sunset, sambil denger lagu itu tuh indah banget rasanya Kak. <chuckles>
Oh boleh boleh lanjut dulu nggak papa. Yes betul. Ya. Mmm, ya ya. Betul. Oke. Oke oh berarti it eee, lagu Golden Hour tadi itu mengingatkan Kakak sama momen liburan ke Bali apa gimana?
Betul sekali jadi kena kenangan yang paling kuat di hati dan kepalaku Kak sampai saat ini.
Oke.